Hindi kaya ko rin pinili tong company na to, kasi sabi sa Reddit, maganda dito, then okey naman. Okey naman pala talaga na pag ayaw mo mag-trabaho, eh, ayaw mo okey lang. Okey lang talaga sa kanila kaya hindi ako na i-stress, hindi ko naiisipang mag-resign, kasi like 30 minutes lang ako nasa upuan sa office pwede na ako umuwi. Approve, yun nga lang, hindi na sa hindi na ako sasahuran, in the next coming hours, so sakin, okey lang naman kasi wala naman akong binubuhay, ako lang, so uwi na ako minsan dumating sa, point na, 5 days akong puro 30 minutes lang sa trabaho, then uwi na ako.
Mm. Mm. Hmm. Oh ba Mm, mm. Mm. Opo. Bansari opo. Oh, tas okey lang 'yon, puwede siya, ang galing naman.
Hmm. Okey lang kasi yung nag ano namin yung boss namin though pinoy, ang workforce namin sa Wisconsin sa US so wala silang paki i-approve nila yan, rin hindi naman ako nai-issue never pa, wala talaga, okey yun, ganun din yung iba so, ganun ewan ko sa company na to maganda lang.
Mm. <chuckles> Mm, opo parang sa kanila at least pumasok ka pa rin umupo ka ng, for ano, for how many minutes para mag-work for pang-saglit lang tapos saka ka na umuwi parang gano'n lang sa kanila kumbaga presence lang po 'no? 'Yong ano lang, presence lang na nandiyan ka pa parang gano'n ang galing naman, ang galing naman, opo.
Oo. Oo totoo. Presence lang. Totoo oo, wag ka lang um-absent. Kasi yung in absent hindi na siya hindi naman hindi naman siya approve, eh, umuwi ka na lang parang araw-araw yung parang wala akong paki sa magkano yung pamasahe basta ako makauwi matu matutulog na ako ganon.
Mm. Opo. Mm, nice, nice ang galing naman po pala, opo, ah, di ayun po, um, ah, sa ngayon po, ah, yun lang po muna yung mga tanong ko, maraming-maraming salamat po sa pag-shi-share po ng mga insights po ninyo tungkol po sa how to handle stress.
Salamat din.